والله ما كمّلتش عشان، آآ كنت حطّيت كل راس مالي في المشروع، وبعد كده ما بقيتش مانيش لاقية فلوس. <chuckles>
آه. <laughs> طب ليه، طب ليه كده؟ هو المشروع ما جابش همّه، ليه طيّب؟ يعني أنا شايف إن أنتِ بذلتِ مجهود، وحطِّيتِ الحاجات على الفيسبوك و وبرضه عَرَضتِ الحاجة في النادي، طب إيه اللي حصل؟
ما كُنتش لأ هو أ أ إمم. هاقو يعني بُص هو تقريبًا أساسًا راس مالي كُلّه كان تقريبًا 300 جنيه، حاجة كده، و <chuckles> وإيه، أنا جِبت كانوا مبلغ والله وقتها آه، يعني ما كانوش أيوه. <chuckles> يعني ب طبعًا لسنّي إن هو كانوا مبلغ، آه يعني، آآ ف فأنا حطّيت جِبت كل ال بال300 جنيه دُول جِبت ال يعني الخامة اللي هي ال الحجر بقى، ال الإكسسوار اللي أنا باعمل بيه والحاجات دي، فالفكرة إن أنا لمّا بِعت الحاجات اللي عندي، جابوا لي نفس ال300 جنيه، فما زِدتش.
إمم. <giggles> حلو برضه، آه. آه، آه ده ألفين وتسعة صحيح، كانوا مبلغ كبير. امم. <chuckles> أو برضه آه. إمم. إمم. <chuckles> لا كسبنا ولا خسرنا. طب حلو، حلو والله تما طب احكِ لي بقى إحساسِك ساعتها إن أنتِ بقى ما ما خسرتيش حاجة، كان إحساسِك إيه بقى؟
<laughs> إمم. والله لأ، يعني أنا أساسًا كنت فرحانة وفخورة من نفسي أوي إن أنا أخدت خطوة زي كده، يعني يعني إن أنا جرّبت إن أنا ما قُلتش لأ أو خفت أو كده يعني، لأ، كنت فرحانة إن أنا عملت حتى لو يعني الموضوع ما كمِلش، بس ساعتها أنا فاكرة شعوري يعني إن هو كنت فرحانة يعني.
امم. لأ شعور إمم. لا، لا جميل. طب آه، يعني يعني المشروع ده خلاص انتهى كده وخدنا ال300 جنيه و وخلاص، آه، <chuckles> ع عمَلنا إيه بقى بعدها، عمَلنا حاجة تاني والّا إيه؟
آآ، بس يعني. أ الحمد لله أيوه، المهم إن أنا خدتهم. <laughs>